हेलो।
हेलो।
जी, नमस्कार। कैसे हो आप?
जी, नमस्कार। मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तो मैं सोच रहा था के कभी-कभी हमारे कुछ दोस्त ऐसे हो जाते हैं, जिनसे हमारी लड़ाई हो जाती है या अनबन हो जाती है या मन को कुछ ऐसा ठेस पहुँचा देते हैं, कि फिर उनसे बात करने का मन नहीं करता या पुरानी जो पहले की दोस्ती है वो कभी बन नहीं पाती। तो आप बताइए आपके क्या विचार है इस बारे में? आपको भी ऐसे ही लगता है?
जी। बिल्कुल। बिल्कुल, मेरे मतलब मेरे को तो बिल्कुल ही ऐसा ही लगता है, मेरे बिल्कुल अलग विचार नहीं है इससे, क्योंकि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रह चुका है। मेरी एक दोस्त थी जिसके साथ मैं पढ़ी हूँ, मेरे को लगता है 4 साल तो मैं पढ़ी हूँ उसके साथ, तो हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी, दोस्ती अच्छी हो गई थी, लेकिन वो ना बहुत झूठ बोलती थी और मेरे को झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद। तो क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा झूठ बोलती थी कि सोचती भी नहीं थी कि दूसरे को अगर पता चल गया, तो उस पे क्या बीतेगी। तो फिर भी मैं क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी तो मैं इग्नोर करती थी कि कोई बात नहीं टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी और ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसे फ बदलाव नहीं आया, काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन वो झूठ वाला बदलाव नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहा। बाकी उसकी काफ़ी आदतें बदली, झूठ भी काफ़ी कुछ चीज़ों में वो नहीं बोलती थी, सच बोलने लगी थी कुछ चीज़ों में, लेकिन फिर उसका ऐसे बॉयफ्रेंड बना, तो उसने बहुत ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया, बहुत ही ज़्यादा मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दी। तो उसके साथ वो अलग बात करती थी और मेरे को कुछ अलग ही करके बताती थी, तो ऐसे हमारा दोस्त था उसके साथ भी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई तो ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत मेसी हो गया था सब। तो मैंने उसको बिल्कुल वो टाटा बाय बाय कर दिया। मैंने कहा, "तू झूठ बोलती है, मैं तेरे साथ नहीं अब और आगे तक जा सकती, मैंने तेरे को कितनी बार ही बोला कि तू मत झूठ बोला कर, हम सच सच बोल सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं, लेकिन तेरे को नहीं मंज़ूर।" तो ऐसे करके हमारी जो फ्रेंडशिप है, वो ख़त्म हो गई और वो चाहती थी वो बाद में मेरे से बहुत मेरे को मनाया उसने लेकिन जब मेरे मन में से, दिल में से एक बारी जो बंदा उतर जाता है ना, दोबारा से वो मेरे से मेरे से हो ही नहीं पाता। मैं दिखा दूँगी कि हाँ, ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन वो मेरे को बातें नहीं भूलती, मैं याद रखती हूँ, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो?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
अच्छा। जी। जी, जी। मुझे जान के बहुत बुरा लगा कि आपकी दोस्त ने आपसे झूठ कहा है और मैं समझता हूँ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी को भी झूठ नहीं कहना चाहिए। अ, स्पेशली जो हमारे दोस्त होते हैं, उनको तो झूठ नहीं कहना चाहिए। तो रही बात मेरे अनुभव की तो मेरा अभी कुछ ऐसे ही अनुभव रहा है कि मेरे भी कुछ अच्छी दोस्ती अ, मतलब अच्छी दोस्ती समझिए एक दोस्त थी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो कहीं न कहीं फिर उसका भी एक बॉयफ्रेंड बन गया, तो वो मुझसे मतलब झूठ कहा था उसने के मतलब
जी। हाँ जी। हाँ। अच्छा। हुँ, जी। हुँ, हुँ, हुँ।
के घर में बात करने नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसा आके मतलब अच्छे से दो बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही मतलब हर तरफ़ से मुझसे बात करना बंद कर दिया, फिर बाद में मैंने पूछा तो फिर कहा कि कुछ और, झूठ बोलने लगी, फिर बाद में फिर पता चला कि नहीं, बात कुछ और है। तो मैंने सोचा चलो सच बता देते तो मुझे भी इतना बुरा नहीं लगता था लेकिन जो झूठ बात बोलने से बुरा लगा है। और तो बहुत बुरा लगा मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मतलब वो ऐसा है, लेकिन उसने जो झूठ कहा था या मतलब इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दी थी हमारी दोस्ती को, मतलब एक बार सच बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो ये मतलब जैसा होता है ना कि मतलब हमारे लाइफ़ में अगर कोई इम्पॉर्टेंट हो तो हम कुछ भी शेयर करते हैं, छोटी हो या बड़ी बात, तो ऐसा बताना उसे ठीक नहीं लगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन बाद में मुझे पता चला तो फिर मैंने ऐसे ही रहने दिया। फिर चलो अच्छी बात है, उसे 1 साल बाद फिर उसने मुझसे माफ़ी माँगी फिर मतलब मुझे तो नहीं लगता था माफ़ी माँगेगी क्योंकि मैंने देखा, मतलब बात की तो वो ऐसा मतलब जैसे केयर्न केयरलेस जैसे कुछ भी मतलब था ही नहीं ऐसा कुछ मतलब दोस्त भी नहीं समझते थे, ऐसा कुछ बिहेवियर था उसका, तो फिर मुझे लगा चलो ये, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब 1 साल बाद फिर मतलब माफ़ी माँगी तो मुझे
हाँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी। जी। अ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपने कर दिया माफ़?
अच्छा लगा कि मतलब माफ़ी माँगने से नहीं मतलब एहसास तो है कि मतलब के ऐसा र किसी का।
तो आपको विश्वास था कि अगर उन्होंने माफ़ी माँगी है, तो मतलब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि हाँ, मैंने गलत किया था। लगता है आपको?
जी, जी। अ, हाँ, हाँ, मुझे लगता है रियलाइज़ हुआ ही होगा, इसलिए मतलब उन्होंने मतलब 1 साल के बाद बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा उसने, तो बता भी रही थी कि मतलब ठीक नहीं चल रहा सब, कुछ ऐसा-वैसा। लेकिन जब फिर एक बार दिल टूट जाए, फिर हज़ार ही बात कर ले, तो मैंने तो कह दिया कि, "मैं मतलब कोई बात नहीं, मैं तो माफ़ कर दिया" लेकिन कहीं न कहीं वो बहुत बोली के फिर से पहले जैसी दोस्ती हो, तो वो तो कभी नहीं बन सकती कुछ भी हो जाए। हुँ।
हुँ, हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ना, माफ़ कीजिएगा आपको टोक रही हूँ बीच में, लेकिन लोग ना ऐसे हैं कि लोगों को पता भी होता है कि हमें पता चल जाएगा फिर भी उन्हें डर ही नहीं होता, फिर भी हमारे मुँह पे झूठ बोल के जाते हैं वो और जब हमें अ, इ और हमारे हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं मतलब कि हमारे इतने अच्छे दोस्त होते हैं, फिर वो जब करके जाते हैं तब ज़्यादा बुरा लगता है, ऐसे तो नॉर्मली तो हमारे बहुत से दोस्त बन ही जाते हैं, है ना? जब हम काम करते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जब वो ऐसा करते हैं और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब उसके बाद तो मैंने सोचा था कि मेरे को कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। तो मेरे उसके बाद ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मैं चाहती थी कि ना बने, मेरे को नहीं चाहिए।
जी। जी। जी। जी। जी। जी।
तो मेरे को वैसे अच्छा नहीं लगता जब लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, मेरे को होता है कि पहले ही दूर हो जाओ, मतलब सच बोल दो वो ज़्यादा बेटर है और दूर हो जाओ अगर आप होना चाहते हो तो, वो ज़्यादा सही रहता है, है ना?
जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल।
हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए कभी भी ऐसी बातों में अ, स्पेशली जब बातें रिश्तों की हो या ऐसी कुछ हो मतलब सच बोल देना चाहिए, अगर मतलब उन्हें लगता है कि सच बोलने से बहुत बुरा लगेगा, लेकिन होता है ना सच मतलब बोलने के भी मत अलग-अलग तरीक़ा होते हैं, कुछ ऐसा तरीक़ा उपयोग कर लो कि उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब बुरा भी लग रहा है, तो अगर बता देंगे तो मैं समझता हूँ, उतना बुरा नहीं लगेगा, जब बाहर से बात चल ब ब पता चलने से लगता है या ऐसा कुछ होने से हाँ।
जी। अ, हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। बिल्कुल, दुःख तो तभी लगता है।
बहुत ज़्यादा दुःख होता है।
अम, अब जैसे मेरी दोस्त ने मेरे को बहुत मनाया, लेकिन मेरे को मानना ही नहीं था मैंने उसको लाइक 4 साल आपको पता है, 4 साल थो ब लाइक कम तो नहीं होते ना, तो 4 साल मैंने उसको दिए और वो 4 साल में अपने आप को बदल नहीं पाई, तो अब मैं उसको माफ़ कर देती तो वो क्या अपने आप को बदल लेती?
अच्छा। हुँ। जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मौके तो फिर अब मैंने बहुत दिए थे उसको कि वो झूठ ना बोला करें, वो अपने आप को बदले, उसने नहीं बदला। तो फिर मैंने तभी के तभी ख़त्म कर दिया कि मेरे को अभी और नहीं सिरदर्दी चाहिए, मेरे को मेरी मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है।
उहुँ। जी। जी।
तो अगर वो आप खराब कर रहे हो तो आप जा सकते हो मेरी लाइफ़ से, तो ऐसा है मेरा।
जी। जी, जी, बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए कि मतलब दूसरों की वजह से हम बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और मतलब है, अगर हमारे अंदर भी होता है, वो डिपेंड करता है। जैसा कि मैं भी समझता हूँ कि आपको मतलब इतना आसान भी आप नहीं होगा कि आप उसे छोड़ दो, क्योंकि इतने साल से आपकी पक्की दोस्ती थी, तो थोड़ा-बहुत मुश्किल तो हुआ होगा, आपको याद आई होगी। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे काम वो कर देते हैं कि हमारा मन नहीं करता फिर से उनसे बात करना।
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ। जी, जी। जी, क्योंकि दोस्ती तो बहुत एक प्योर चीज़ है मेरे हिसाब से। तो अभी मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं उनसे दोस्ती रखती हूँ। सब अच्छे दोस्त हैं मेरे, स्पेशल हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड मैं किसी को नहीं बताती बनाती, इ जिसके साथ मैं अपने सब सीक्रेट शेयर करूँ, सब कुछ उसको बता दूँ, ऐसी नहीं हूँ मैं। मैं शुरू से ही वैसे नहीं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसको बताती थी, लेकिन उसको मैंने दिल से फ्रेंड माना था। अभी तो मैं किसी को नहीं मानती, मतलब ऐसे अच्छी ही हूँ मैं सबके साथ, स्पेशल हैं सब, जो मेरी लाइफ़ में हैं, वो स्पेशल हैं। लेकिन वैसी डेप्थ वाली दोस्ती मेरी किसी के साथ नहीं है, क्योंकि मैं करती नहीं। डेप्थ वाली दोस्ती का मतलब यही है कि अपने सीक्रेट्स बताओ। आप खुल के बात कर सकते होंगे, जो आपका दोस्त है, उसके साथ। लेकिन मैं किसी के साथ इतना खुल के बात नहीं करती, क्योंकि होता है ना, कोई-कभार लेसन आप सीख जाते हो और ज़िंदगी सिखा देती है, तो बाद में आप दोबारा वही चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते, आप दूर रहते हो फिर, कि ठीक है यार, दोस्त ऐसा कर सकते हैं तो, फिर तो कोई भी कर सकता है ना।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
हाँ, बिल्कुल। मतलब वही है कि मतलब हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि, हम फिर किसी से मतलब भरोसा नहीं कर सकते या फिर किसी से मतलब इतना ज़्यादा मतलब ख़ु मतलब शेयर नहीं कर सकते या कुछ भी ऐसी बातें नहीं कर सकते और मैं समझता हूँ कि, करना भी नहीं चाहिए हम जब तक किसी को बहुत अच्छे से ना जान लें, ऐसा करना भी ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हुँ।
जी। अ, हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी। बिल्कुल। हाँ। जी, अब जैसे मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि, आपको क्या लगता है कि जो हर झगड़ा है, वो दोस्ती को ख़त्म करता है या कुछ झगड़े ऐसे भी होते हैं जो हमारे रिश्तों को और ज़्यादा मज़बूत करते हैं?
बि जी, जी। तो अगर मेरी बात कहेंगे मतलब अगर मैं अपने विचार रखूँ इस बारे में तो कुछ झगड़े ऐसे होते हैं, जो दोस्ती को मज़बूत करते हैं के मतलब हम एक-दूसरे के लिए लड़ रहे हो या एक-दूसरे के अच्छे के लिए लड़ रहे हो। कभी होता है ना कि कोई दोस्त पढ़ना नहीं चाहता या ऐसा कुछ होता है लेकिन दूसरा दोस्त उसे ज़बरदस्ती करता है, लड़ता है, समझाता है, कहीं न कहीं अच्छी बात है ये एक मैंने उदाहरण दिया है आपको। वैसे ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मतलब अ, मिस कुछ ऐसी बात हो जाती है कि फिर उनसे मतलब जो झगड़े होते हैं, वो बहुत अच्छे नहीं लगते, जैसा कि आपका उदाहरण, झूठ बोलना। मैं समझता हूँ के इम्पॉर्टेंस नहीं देना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब दोस्त हों तो, एक वैल्यू होनी चाहिए मतलब इम्पॉर्टेंस मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि मतलब वोस ज़्यादा मतलब करें। लेकिन इतनी तो होना चाहिए कि मतलब कुछ भी अगर हो, तो बात क्लियरली बता देनी चाहिए।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। अ, जी। जी। हाँ। अ, हाँ। क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, एक बॉन्ड है हमारी ज़िंदगी में। जैसे हमारे माँ-बाप के साथ है, हमारा भाई-बहन के साथ है, तो ये भी एक बहुत एक अटूट रिश्ता बन जाता है, आपके दोस्त के साथ आपका। आप उनको भी अपनी फैमिली ही मानते हो, आप उनको भी उतना ज़रूरी ही मानते हो। है ना? तो जब वो लोग ऐसे करते हैं तो फिर दुःख तो लगता है, अब चाहे हम अगर तो हम बहुत ज़्यादा ही उनको बहुत अपने क्लोज़ मानते हैं और फिर तो करे, फिर तो भाई हम ज़िंदगी भर नहीं वो दुःख भूल सकते। लेकिन हाँ, अगर आप स अग नेक्स्ट जो पर्सन आपका दोस्त है उसको उतना ही रखते हो, जितना आपको पता है कि अगर वो जाएगा आपकी ल ज़िंदगी से तो आपको दुःख नहीं होगा, फिर आप सही रहते हो। आपकी मेंटल पी सही रहती है, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं और आप सही रहते हो, मेरे हिसाब से। है ना?
जी। जी। जी। जी। जी। जी। हुँ। जी, जी, बिल्कुल हाँ, मतलब हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे कि मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेकटेशन्स रखते हैं किसी से बहुत उम्मीद रखते हैं कि जो ऐसा होगा, वो हमसे हर बात सच ही कहेगा या हमसे पूछ के वो करेगा या कुछ मतलब वो सबसे अच्छा है हमारे जितने भी दोस्त हैं लेकिन अगर उसमें फिर कुछ भी चीज़ों पे मतलब नहीं रह पाया या कुछ ऐसा कर दिया, जो हमने एक्सेप्ट नहीं मतलब एक्से एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो कहीं न कहीं मन को बहुत बुरा लगता है इसलिए मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि कभी एक्सपेकटेशन्स बहुत ज़्यादा रखनी नहीं चाहिए किसी से भी। कोई भी हो बहुत ज़्यादा किसी से नहीं रखनी चाहिए, और हम जितना भी हम एक्सपेकटेशन्स कम रखेंगे ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसा होता है कि, हम किसी से एक्सपेकटेशन्स नहीं रखते लेकिन वो हमारा कुछ भला कर दे, अच्छा कर दे तो बहुत अच्छा लगता है, हमें तो खुशी होती है। लेकिन उनका भी हम रखते हैं बहुत एक्सपेकटेशन्स अगर कोई ना करे, तो फिर बहुत बुरा लगता है हमको।
हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। जी। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सच है। हाँ। जी। जी। जी। बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये होता है ना कि हमें पता है कि हम उसके साथ पूरा प्यार करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो हम उसके साथ मतलब उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जब हमें पता है कि हम इतना कुछ करते हैं और हमें पता चले कि अगला जो हमारा दोस्त है वो ये चीज़ें फ़ील नहीं करता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, जो हम करते हैं उससे, या वो उतना नहीं कर पाता जितना हम करते हैं। वहाँ पे हमारी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट होती हैं, वहाँ पे हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारी सोच और उसकी सोच यहीं पे बहुत अंतर आ गया, तो तब बहुत दिल दुखता है। तब तो भाई अनअदर ही लेवल का दिल दुखता है इंसान का।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। तो वही मैं भी यही कहता हूँ कि मतलब किसी से मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन्स नहीं रखना चाहिए और दोस्ती में मतलब अगर कोई ऐसा कर दे जो हमारा भरोसा तोड़ दे या हमसे झूठ कहे या ऐसा कुछ करे जिससे हमें समझ आ रहा हो कि ये मतलब अच्छा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि मतलब कुछ भी बात करके मतलब अ, मतलब कर देना चाहिए कि डिसीज़न ले लेना चाहिए कि मतलब समझ जाना चाहिए कि इससे हम अभी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा समझेंगे नहीं फिर ऐसे ही चलते रहेगा, तो कहीं न कहीं आगे जाके बहुत मतलब बुरा लगेगा उसके कामों से।
हाँ जी। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ, हाँ। अब जैसे आपने तो ये चीज़ बताई ही है कि आपने अपने दोस्त को माफ़ किया है। लेकिन आप ये भी बताना चाहोगे आई थिंक कि आपकी दोस्ती क्या वैसी हो सकी? जैसी पहले थी।
नहीं, नहीं बिल्कुल भी। नहीं, नहीं कभी नहीं हो सके मतलब बहुत रिक्वेस्ट भी आई थी मुझे कि मतलब लेकिन हो नहीं पाता मतलब मैं भी चलो माफ़ कर दिया लेकिन पहले जैसा बात करना है कुछ भी। अ, नहीं होता है बिल्कुल भी हो भी नहीं सकता ऐसा कभी भी। मझता हुँ।
उम, हाँ। नहीं। जी। क्योंकि आप ट्रस्ट आपका जो अगले जो आपके दोस्त हैं जो दोस्त था उस पे जो विश्वास है वो बहुत कम हो जाता है। चाहे आप उसको माफ़ कर भी दो, अपना दिल बड़ा समझ के कि कोई बात नहीं अगले की मजबूरी होगी, तो उसने ऐसा किया। लेकिन जो वो चीज़ें हैं, वो नहीं हम भूल पाते और दोस्ती तो वैसे बिल्कुल भी नहीं रख पाते क्योंकि विश्वास की दिक्कत जो है वो आती-आती है। है ना?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
जी। हुँ, हुँ। हुँ, जी। जी, जी, जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस अच्छी-सी जानकारी के लिए। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे ये बात करके। तो धन्यवाद।
जी।